<chuckles> Tabi-tabi pa.
Oo, sa mga yan, pare-pareho ng tinitintinda eh.
Totoo, pero sa'kin naman parang pinakakwento ko sa pagkain na laging hinahanda samin, spaghetti ng mama ko. Ewan ko ba meron anong meron sa sa lahat ng palpak na niluto ng nanay ko yung spaghetti na perfect nya. <chuckles>
Galing naman. Masarap naman siya magluto ng spaghetti?
Oo. Oo, 'pag spaghetti yun talaga pa panlaban yung spaghetti ng nanay ko. Pero kapag ka ano pagka ibang luto na wala na finish na. <chuckles>
Panis. Pinanis ang kare-karing fried chicken. <chuckles>
<chuckles> Oo, sana pin-fried chicken nya nalang eh, ginawa pa kasing kara-kare nito ni mama eh, ewan ko ba dun?
Ang kulit talaga. Ang kulit ng mga Nanay natin. Sa'kin may nilagang corn beef, Diyos ko!
Totoo, ay ito pa isa pang niluluto namin. Ewan ko kung ginagawa nyo yung Salmon? Yung delata na Salmon? Yung ma Salmon ba yun o Mackerel? Basta Mackerel yan, gagawin namin ano ah, yung parang gagawing sinigang yung papakuluan mo, igigisa mo yung ano? <chuckles>
Oo, oo. Mackerel. Oo, oo masarap yun natikman ko na yun.
Oo, masarap kaso nga lang yung asawa ni Mama, yung Stepfather ko hindi niya gusto. <chuckles>
<chuckles> Iba-iba talaga ng panlase eh 'no?
Totoo, sabi niya parang ano ba yan ang ano, ang gara nung ina-ano yun.
Ang lansa kasi nun.
Oo, malansa nga.
Ang lansa kasi.
Kaso nga lang kasi yung buhay pa yung tatay ko, ang ano talaga ang kin madalas talaga ganun yung kinakain namin, kasi hindi rin marunong magluto papa ko. Eh, minsan parehong nagtatrabaho yung nanay, tatay ko. Eh, yun kasi mabilis. <laughs> Mabilis oo, hmm, 'di ba? So pa
Oo, mabilis nga naman talaga yun, ano ka ba? Diyos ko gisa-gisa mo lang yung gulay eh. Pero nasarapan ka naman sa ganong ulam?